ค่ะวันนี้มีเรื่องอยากจะขอคำปรึกษา ขอคำแนะนำหน่อยอะค่ะเผอิญว่า ตอนเนี้ยอะค่ะรู้สึกว่า ตัวเองเนี่ยน้ำหนักขึ้น แล้วก็อยาก จะลดน้ำหนัก แล้วก็จำกัดการกิน ของตัวเองอะค่ะ ก็เลยหันมากินอาหารสุขภาพ อาหารคลีน แต่ แต่ ๆ ๆ เรายังมีความอยากกินแบบจุกจิกตอนแบบค่ำ ๆ ตอน ตอนเย็นตอนค่ำ ๆ อยู่อะค่ะ ไม่แน่ใจว่าพอจะมีวิธี เอ่อ ปรับเปลี่ยน อะไรอย่างงี้ไหมคะ?
อ อืม ครับ ครับ อืม อา ก่อนอื่นต้องขอถามก่อนเลยครับว่า แล้วมีกินจุกจิกเวลาอื่นด้วยไหม? นอกจากตอนเย็น ตอนค่ำแล้วอะครับ ในระหว่างวันแบบตอนประมาณ 10 โมง 11 โมง หรือว่าตอนบ่าย 2 บ่าย 3 อะไรแบบเนี้ยครับ มีไหมเอ่ย?
ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ต้องขอเล่าก่อนเลยว่า คือ เอ่อ ปกติตอนเนี้ยค่ะ เราตื่นค่อนข้างจะสาย คือตื่นมาแล้วกว่าจะลงไปข้างล่าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เที่ยงบ่ายแล้วค่ะ ฉะนั้นน่ะ เหมือนเราก็จะ skip มื้อเช้าไปเลย แล้วเราก็จะกินเป็น อ่า อาหารตอนเที่ยง ใช่ไหมคะ พอกินอาหารเที่ยงเสร็จแล้ว ก็จะเริ่มทำงานค่ะ พอทำงาน ทำงานไปจนถึงเย็น ฉะนั้นช่วงตอนบ่ายอะค่ะ ก็จะไม่มีเวลาที่จะแบบ กินแบบ tea time หรือว่ากินน้ำหวานอะไรเลยค่ะ ก็คือจะโฟกัสกับงานอย่างเดียวอะค่ะ แล้วมื้อที่หนักต่อไป ก็คือเป็นมื้อเย็นน่ะค่ะ ก็พอหลังจากกินมื้อเย็นเสร็จ แล้วร่างกายบางทีมันก็รู้สึกว่า เฮ้ย ฉันทำงานเหนื่อยมาทั้งวัน ฉันอยากจะกินช็อกโกแลต ฉันอยากจะกินเค้กช็อคโกแลต อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะค่อนข้างตามใจปากแบบกินจุกจิกตอนเย็นน่ะค่ะ ถึง แม้ ว่ามื้อเย็นน่ะจะทานเป็นสลัด ใช่ไหมคะ แต่ด้วยความที่คุณก็รู้ว่า สลัดมันอยู่ท้องที่ไหนล่ะคะ สาม ทุ่มเนี่ย ก็หันไปหันมาแล้วก็มองแล้วค่ะว่าที่บ้านเนี่ย มีอะไรที่มันขบเคี้ยวได้บ้าง ก็จะเป็นอย่างงี้อยู่ทุกวันเลยค่ะ โดยเฉพาะวันที่แบบ เย็นวันศุกร์ อย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะแบบชอบดูซีรี่ส์ อะไรแบบเนี้ยค่ะ แล้วพอดูซีรี่ส์มันก็ จะ ต้องมีฉากที่นางเอกเนี่ย ต้มมาม่าค่ะ เราก็เลยไปต้มมาม่ามากินเป็นเพื่อนนางเอก ใช่ มันก็จะเป็นแบบนี้อะค่ะ พอจะมีวิธีที่จะหยุด ได้ไหมคะ?
อา อือ ครับ อือ ครับผม อ๋อ ครับผม อา ใช่ อืม อืม <chuckles> หิวตาม อือ <chuckles> เช้าใจเลย เพราะว่าด้วยความ จริง ๆ อาจจะยากนะ จริง ๆ แล้วมัน ด้วยความที่เราอาจจะทำแบบเนี้ย มาเป็นลักษณะนิสัยกิจวัตรของเราไปแล้วเนาะ จริง ๆ ถามว่ามีวิธีไหมมันก็พอจะมีได้ แต่ว่าในช่วงแรก ๆ อาจจะยากสักนิดหนึ่งในการที่จะห้ามปาก ห้ามใจตัวเอง อะไรแบบนี้ ทีเนี้ยครับผมขอถามเพิ่มอีกนิดหนึ่งว่า ของจุ๊บจิบที่เราเอามากินน่ะ ส่วนใหญ่เป็นของประเภทไหนเอ่ย นอกจากแบบเค้ก ช็อกโกแลต ยังมีขนม มีนม มีอะไร หนมปัง อะไรแบบนี้ไหมครับ?
อืม ค่ะ เออ ใช่ อืม ค่ะ อืม อืม คือขนมปังอะจะไม่ค่อยมีค่ะ เพราะว่าส่วนตัวคิดว่า มันหนักจนเกินไป เอ่อ ถ้าเป็นเค้กก็จะเป็นแบบ ช็อกบอล เล็ก ๆ อะไรแบบเนี้ยค่ะ ที่แบบ พอกินแบบกรุบกริบ อะไรอย่างเงี้ย เพราะเราก็มองแล้ว มันก็แบบ 20:00-21:00 น. แล้วเนาะ อะไรอย่าง เงี้ย แต่ก็คือ เป็นความอยากล่ะค่ะ ก็จะมีขนมเป็นพวกขนมขบเคี้ยว แบบพวกเลย์ พวก เอ่อ โปเต้ อะไรแบบเนี้ยค่ะ ที่แบบ เป็นขบเคี้ยวกรุบ กรุบกริบ อะไรแบบนี้ค่ะ
อา อ๋อ ๆ ๆ อืม ครับผม อืม อา อะฮะ อา โอเค เข้าใจได้เลย ส่วนใหญ่แล้ว มันก็ เวลาที่กินแล้วดูซีรีส์ไปด้วย ดูอะไรไปด้วยมันเพลิน อันนี้เข้าใจจริง ๆ เลย ใช่ มันก็เหมือนกับว่า ทำให้ปากไม่ว่างอะ นิดหนึ่ง ดูไปด้วยกินไปด้วย เหมือนกับเวลาเราดูหนัง ดูละครที่โรงภาพยนตร์ แล้วเราซื้อพ็อปคอร์น อะไรแบบนั้นเลย คล้าย ๆ ก็เลยอารมณ์
อ๋อ ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ ใช่อารมณ์นั้นเลย ใช่
ใช่ เข้าใจมาก ๆ เลยครับ ตรงเนี้ย แล้วทีเนี้ย ไอ้พวก ที่เรามากินจุ๊บจิ๊บ กินอะไรแบบเนี้ยครับผม แล้วอีกกี่ชั่วโมงเอ่ย เราถึงไปนอน หรือว่าเราก็แบบ กินอีกสักพักหนึ่ง ก็ไปนอนเลย อะไรแบบนี้ครับ?
ค่ะ อืม อือ ก็หลังจากที่กินแล้ว ใช่ไหมคะ ก็พยายามดื่มน้ำตามเยอะ ๆ ค่ะ แล้วคราวเนี้ยมันก็จะ เกิด กรดไหล ย้อน ค่ะ มันก็เลยนอนเลยไม่ได้ค่ะ เราก็เลยจะต้องดูซีรีส์ต่อไปเรื่อย ๆ บางทีก็คือนอนตี 1 ตี 2 อะไรแบบเนี้ยค่ะ แต่ก็โชคดีที่งานของเราค่ะ มันเริ่มหลังบ่ายโมง ฉะนั้นมันก็เลยยังสามารถที่จะ โอเค นอนดึก แล้วก็ตื่นสายได้อะค่ะ
ครับ อา อืม ครับ อืม โอเค ถ้าอย่างงั้นผม ผมเข้าใจบ้างแล้วคร่าว ๆ แล้วทีเนี้ย อยากจะแนะนำนิดหนึ่งอะครับผม งั้นอาจจะเอาเป็นเรื่องอาหารสุขภาพก่อนเนาะ ผมขอถามเพิ่มอีกนิดหนึ่งว่า ณ ปัจจุบันตอนเนี้ยอาหารสุขภาพที่เรากิน หรือว่าอาหารคลีน อะไรพวกเนี้ยครับ กินเป็นในรูปแบบไหนเอ่ย?
ค่ะ ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ ค่ะ รูปแบบไหน เอ่อ ก็มีเป็นแบบสั่งมา สั่งจาก อ่า ร้านอาหารคลีน อะไรแบบเนี้ยค่ะ มันก็ เดี๋ยวเนี้ยมันก็จะดี ใช่ไหมคะ? มีเป็น เอ่อ ดิลิเวอรีอาหารคลีน อะไรแบบเนี้ยค่ะ
ได้ อา อา
ค่ะ ก็สั่งตามดิลิเวอรีทั่วไปเลยค่ะ
ไม่ได้มีทำเองอะไรเลยใช่ไหมครับ? ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสั่งเอาเลยเนาะ
ใช่ ส่วนใหญ่เป็นสั่งอะค่ะ ไม่ค่อยได้เข้าครัวเท่าไรอะค่ะ คือถ้าเกิดว่า เข้าครัวเนี่ย คุณพ่อก็จะบ่นน่ะค่ะว่า "ไปทำครัวของเขารก" อะไรแบบนี้ค่ะ ก็เลยตัดปัญหาสั่งดิลิเวอรีเลยแล้วกันค่ะ ง่ายดี ค่ะ
อืม อืม โอเค ครับ <chuckles> <laughs> <chuckles> ครับผม ทำไมคุณพ่อบ่นลูกสาวนะ? งงมาก <laughs> ไม่เป็นไร <giggles>
เพราะ ว่า ไปทำครัวเขารกน่ะค่ะ คุณ พ่อ คุณพ่อเขาเป็นคนชอบทำอาหารทำกับข้าว แต่เขาก็ไม่ได้ทำอาหารคลีน อะไรแบบเนี้ยค่ะ เขาก็จะทำอาหารกินกับคุณแม่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือ ใช่
อ๋อ อา ครับผม ได้ ทีนี้ถ้าอย่างนั้นอะครับ อาจจะเป็น ที่ผมอยากจะแนะนำเนี่ย อาจจะเป็น ในเรื่องของการจัดลำดับการรับประทานอาหารแล้วกัน อ โอเค ตอนนี้กินอาหารคลีน กินอะไรอันนี้ผมว่า ก็เป็นเรื่องที่ดีระดับหนึ่งแล้ว แต่ว่าถ้าสมมุติวันไหนวันหนึ่งเนี่ย เราอยากเกิดแบบ อยากกินอาหารปกติ อาหารทั่วไปบ้าง อะไรแบบนี้ครับผม อาจจะลองจัดลำดับใหม่ก็ได้ครับว่า ให้เราเนี่ย เอาผัก หรือผลไม้ที่ไม่ต้องมีรสหวานมากนะครับ ผักอะเป็นผักปกติทั่วไปได้เลย ผักสดก็ได้ ผักต้มก็ได้แล้วแต่เรา แต่ว่าถ้าเป็นผลไม้เนี่ยอยากจะให้เป็นที่ไม่ต้องมีรสหวานมาก เช่น แบบฝรั่ง อะไรแบบนี้ มะม่วงมัน อะไรแบบนี้ครับผมที่ไม่ได้มีรสหวาน ใช่ ที่ไม่ได้มี รสหวานมากเท่าไร อะไรแบบนี้ครับผม ลงกระเพาะลงไปก่อน เพื่อว่าให้ พวกนี้เนี่ย ผักกับผลไม้ตรงนี้ครับผมเป็นอาหารของจุลินทรีย์ในลำไส้เรา 1 เลยเนี่ย มันจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายแล้ว ที่ดีเลย ใช่ แล้วก็ 2 เนี่ย คืออาจจะทำให้เราเนี่ย อิ่มไวขึ้น แล้วก็มีการทานอาหารที่เป็นแป้ง หรือเนื้อสัตว์อะครับ ที่เป็นอา ห เป็นข้าวกับ กับข้าว อะไรแบบนี้ ได้น้อยลงด้วย เพราะว่ามันมีอะไรลงท้องไปก่อนแล้วนิดหน่อย อะไรแบบนี้ครับผม มันก็เหมือนกับว่า เป็นการจัดลำดับอีกนิดหนึ่ง ส่วนตัว อ เอ่อ จุ๊บจิบ อะไรที่เราอยากกิน เรากินให้เสร็จไปพร้อมกับตอนที่เรารับประทานอาหารไปเลยก็ได้ครับ
ค่ะ อืม ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ อืม อืม อา ค่ะ อา อา ค่ะ มะม่วง มันฝรั่ง โอเคค่ะ อา ค่ะ อา ค่ะ อา อือ อา ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม
อันนี้ถ้าสมมติว่า เป็นไปได้เนาะ อย่างแบบเค้ก หรือ ขนมอื่นใด อะไรพวกนี้ครับผม ก็แบบว่ามาทานให้เรียบร้อยในตอนนี้ไปเลยก็ได้ เสร็จแล้วเนี่ย ตอนที่เรานั่งดูซีรีส์ ดูอะไรพวกเนี้ย ถ้ารู้สึกว่า มันเหงาปากจังเลย อยากทานอะไร อาจจะหาเป็นหมากฝรั่งมาทดแทนไปก่อนก็ได้ครับ ในช่วงเริ่มต้น เป็นหมากฝรั่งมาเคี้ยวไว้ แต่ว่าเป็นหมากฝรั่งที่ไม่ได้ ไม่ได้ผสมน้ำตาล อาจจะเป็นใช้สาร แท ทดแทนความหวาน อะไรแบบนั้น ใช่ แบบนั้นแทน เอามาเคี้ยวให้รู้สึกว่า มันมีอะไรอยู่ในปากได้เคี้ยวได้กิน อะไรแบบนี้หน่อย ผมคิดว่าใน ใช่ครับผม ในช่วงแรก ๆ เนี่ยมัน น อาจจะพอช่วยเราปรับนิสัยในเรื่องการกินจุกจิก ตอนที่แบบเรานั่งดูนู่นนี่ พักผ่อนหย่อนใจ อะไรแบบนี้ พอได้บ้างนิดหน่อยครับผม
ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อา ชุด ตรี อา อือ ค่ะ อ๋อ ได้เคี้ยว ๆ นะคะ อืม ค่ะ อ๋อ อันนี้ก็เป็นคำแนะนำที่ดีมาก ๆ เลยนะคะ คือ ก็แค่ปรับเปลี่ยน เอ่อ ลำดับในการกิน ถ้าเกิดว่า กิน ผักและผลไม้ก่อน ก่อนที่จะทานข้าว หรือว่ากับข้าวลงไปเนี่ย มันก็จะช่วยให้เราอิ่มเร็วมากยิ่งขึ้น แล้วก็ลดความอยากในการอยากจะกินของจุกจิกของหวาน อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ? อืม อันนี้ก็เป็นคำแนะนำที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ แล้วก็ แล้วตอนที่นั่งดูซีรีส์ ก็ดีมากเลยนะคะที่แนะนำให้ เอ่อ ทานเป็นหมากฝรั่งแทน เพราะว่าจริง ๆ แล้วอะ เราอาจจะไม่ได้อยากจะเคี้ยว เอ่อ เขาเรียกว่าอะไร? ไม่ได้อยากจะกลืน ไม่ได้อยากจะกินจริง ๆ หรอก ไม่ได้อยากอาหาร แต่ว่าอยากมีอะไรเคี้ยวในปากในขณะที่ดูทีวี อะไรแบบนี้ อ๋อ ค่ะ ก็ดีค่ะ
อา อือ ใช่ ใช่ ครับผม อืม ครับผม อา ใช่ มันเหมือนกับว่า บางทีอะครับ เรา เรา ก็แค่แบบว่า มัน มันเหมือนกับนั่งว่าง ๆ นั่งดู แล้วดูเฉย ๆ บางทีมันก็อาจจะมีการหลับ หรืออะไรได้เนาะ เราก็เลยแบบ ใช่ มันก็เลยแบบว่า โอ้ งั้นหาอะไรใส่ปากหน่อยแล้วกัน เรา พวกเรา ก็เลยจะแบบอะ โอเคงั้น ก็เอาไปหยิบขนมมาสักหนึ่งห่อ งั้นก็เอาไปหยิบลูกอมมาอมหน่อย อะไรแบบนี้มัน ก็เลยกลายเป็นว่า เราก็จะกินจุบจิบไปโดยที่เราไม่รู้ตัวทีเนี้ยมัน ก็เลยอาจจะส่งผลกับรูปร่างของเราในระยะยาว อย่างตอนเนี้ยที่คุณเริ่มเป็นกังวลแล้วว่า รูปร่างเรามันเริ่มจะแบบไม่ได้ ไม่ได้รูปแล้วนะ ไม่ค่อยสวยคงที่แล้วนะ อะไรแบบนี้ ใช่ หรือไม่อย่างนั้นนะครับผม ตอนที่เราดูซีรีย์อยู่เราอาจจะออกกำลังกายเบา ๆ ไปได้ ไปด้วยกันด้วยก็ได้นะครับผม อย่างเช่นว่า เราอาจจะเอาจอโทรศัพท์ของเราเนี่ย หรือว่าจอ iPad จออะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับ วางไว้สักทีหนึ่ง เราก็ดูไปเราก็ทำท่ากายบริหารเบา ๆ ยืดเส้นยืดสาย อะไรแบบเนี้ยไปด้วยเฉย ๆ ก็ได้ครับ ไม่ต้องออกแบบว่า กำลังกายหนักก็ได้เพื่อให้แบบว่า โอเค ในเมื่อไม่ได้กินไม่ได้อะไรแล้ว งั้นเรามาออกกำลังกายดีกว่า อะไรแบบเนี้ยครับ
ค่ะ อ้าว เบื่อใช่ไหม? อืม อา อือ อา ใช่ อืม อ๋อ ค่ะ อืม ใช่เลยค่ะ ใช่ค่ะ อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม ค่ะ อา อ๋อ ค่ะ โอ้โฮ โอ้โฮ อันนี้เป็นคำแนะนำที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ ก็คือในขณะที่เราดูหนัง เราก็สามารถที่จะ Squat ไปด้วย ยืดเหยียดแบบนี้ ใช่ไหมคะ? ยืนแกว่งแขน อะไรแบบนี้ ก็ทั้ง ได้รับ เอ่อ ความสนุกจากซีรี่ส์ แล้วก็ได้ออกกำลังกาย ก็ทำให้สุขภาพดีขึ้นไปอีก คือ โอ้โฮ อันนี้เนี่ยเป็น อะไรที่นึกไม่ถึงเลยค่ะ ต้องขอขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะที่วันนี้เนี่ยมาแนะนำ คำแนะนำดี ๆ แง่มุมดี ๆ ทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเลยค่ะ แล้วก็เดี๋ยวจะนำไปปรับใช้นะคะ เชื่อว่าน่าจะช่วยลดการกินจุบจิบ ตอนเย็น ได้มากขึ้นทีเดียวค่ะ แล้วก็ยังสามารถที่จะ เอ่อ ออกกำลังกายในขณะที่ดูซีรีส์ เชื่อว่าจะต้องมีสุขภาพที่ดีขึ้นแน่นอนค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะ
ใช่ ใช่ ใช่ ได้ครับ อือฮึ อืม ครับผม ได้ครับ ยินดีมาก ๆ แล้วก็เป็นกำลังใจให้ จริง ๆ การออกกำลังกายระหว่างดูมันก็อาจจะทำให้เราดูซีรีย์ ดูอะไรสนุกมากยิ่งขึ้นก็ได้ ถ้าเผื่อเราได้ลองทำ แล้วจนมันกลายเป็นนิสัย อะไรแบบเนี้ยครับผม ยังไงก็ยินดีที่ได้ให้คำแนะนำ แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ในการดูแลรักษาสุขภาพ แล้วก็การรับประทานอาหารคลีนต่อไปนะครับ
ค่ะ ค่ะ อืม อืม ค่ะ ค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะ วันนี้สวัสดีค่ะ
ครับ สวัสดีครับ